อุ๊ย จริงเหรอ ขึ้นสูงไหม?
อืม อันนี้ไม่ได้จะขายนะ ก็ ตอนผมซื้อใบละ 100 ใช่ไหม ตอนที่ราคา มัน ขึ้น มันขึ้นใบละ 500 ถึง 1,000 กว่าบาท 1,500 ต่อใบนะ
อืม โอ้ สุดยอด
ต่อใบ
ขึ้นยิ่งกว่าทองเลย เออ
<chuckles> ใช่ เพราะตอนนั้นน่ะ ต้องบอกเลยช่วงกลาง ๆ คนน่ะติดเป็นโควิด แล้วไม่มีอะไรทำ ก็หาต้น ไม้ ปลูกที่บ้านแล้วไม้ด่างบูมมากตอนนั้น
อืม เหรอ?
เออ ใช่ กลายเป็นคนไล่ซื้อกันโดยที่แบบ ต ไม่พอขายอะ ตลาดแย่งกัน ราคามันก็เลยขึ้น
โอ้ สุดยอด อา อืม เออ โอ้โฮ เหมือนพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเลยเนาะ เอาจริง ๆ แล้วแบบเริ่มจากแบบความชอบแล้วแบบมีความสามารถขึ้นไปอีกอะ ปลูกต้นไม้ได้ ปลูกต้นไม้นี้ยากนะ เรา เรา เราคิดว่า มันน่าจะยากใช่ไหม?
อืม ผม ครับ ครับ

พอจะเล่าเรื่องที่แบบว่าเกี่ยวกับงานอดิเรกอะค่ะ ที่แบบว่าทำให้มันกลายเป็นรายได้ให้ฟังได้ไหมคะ?
ครับ คือมีครับ จริง ๆ แล้วคือผมเนี่ย คือ ชอบทำงานอดิเรกอยู่แล้วแหละ แต่บางทีก็ทำไปเรื่อย ๆ อะครับ แบบเราชอบหานู่นหานี่ทำแบบ ด้วย ณ ปัจจุบันเนาะ เทคโนโลยีมันก็ดีแบบ มันมียูทูบให้ดู เราก็ บางทีเราก็ดูแบบ บางทีอยากจะหารายได้อะคุณ เราก็หานู่นหานี่ทำ แล้วมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่ง
อืม อืม อา ค่ะ อ๋อ ก็คือแบบว่าอยากจะหางานเสริม อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ? ก็คือแบบว่าอยากจะแบบให้รายได้มันแบบว่ามีเข้ามา แล้วก็ทำ เวลา ว่างให้แบบเป็นประโยชน์ อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ?

ก็ผมมีตรงระเบียงด้วย แล้วก็มีตรงหน้าบ้าน จริง ๆ ปลูกได้เป็น 100 เอาจริง ๆ
อ๋อ เอาจริง ๆ คือปลูกได้เป็น 100 อ๋อ เข้าใจว่าแบบว่า เห็น ว่าบอกว่าบ้านแบบพื้นที่นิดเดียวไง แล้วปลูก สี่สิบ กว่าต้น อย่างเงี้ย อ๋อ
ใช่ ก็ผมเอารถไปจอดข้างนอก ผมเอารถไปจอด ข้าง นอกเลย ผม ไม่จอดรถแล้ว ผมทำเป็น ผม ผมทำเป็นสวนเลย เออ ใน
อา อา ๆ เพราะว่าจอด จอดรถไม่ได้ประโยชน์อะไรแล้ว <laughs> เออ
ใช่ แล้วผมซื้อชั้นด้วย
เหรอ?
ไม่ได้ปลูกแค่ชั้นเดียวนะ ชั้นที่วางอะ ปลูกเป็นชั้น สอง ชั้น 3 อีก ใช่
อ๋อ คือมัน มันไม่ได้ใหญ่มาก ก็เลยแบบวางบนชั้นได้ใช่ไหม? อ๋อ
ใช่ ใช่ ใช่ ไอ้พวก ต้นเล็ก ๆ ที่เพาะพันธุ์ ที่เป็นชั้น ๆ ชั้น ๆ อืม ก็นี่แหละ
อืม อ้าว แล้วอย่างงี้ทำการซื้อขายยังไงอะ? โดน มี มีแบบว่าโดนโกงบ้างไหม? แบบว่าเขาไม่จ่าย หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ผมไม่ค่อยโดนโกง เพราะว่าผมรอให้โอนมาก่อน แล้วผมค่อยส่ง